Oye, cuéntame, ¿qué es lo que tú haces para que alguien se sienta entendido?
Pues, em, bueno, entendido, comprendido. Lo escucho, ¿no? En primer lugar, escucho todo lo que tenga que decirme.
Ujú. Okey.
Eh, s lo veo a los ojos, estoy atenta, ¿no? Eh, sí, sí, sí, o sea, y trato de ser empática, ¿no? Ponerme en sus zapatos para saber lo que está sintiendo.
Okey. Oh, sí, sí, sí, sí. Okey.
Y so y sobre todo, no no minimizo ninguna situación. O sea, sí, claro, o sea, por ejemplo, no sé, "Ay, es que estoy muy triste porque se murió mi perrita", ¿no? Por decir algo. "Ay, eso no es nada, a mí se me murió mi mamá". <giggles> ¿Sí me explico? O sea, eso es minimizar a lo que las personas están sintiendo. Es no validar sus emociones y sus sentimientos, ¿no?
Oh, perfecto. Ajá. Pues, si no es competencia. Ajá. Oh. Sí, sí, por supuesto, porque eso es muy importante, porque tú le estás dando como que ese apoyo, o esa esa calidez a la otra persona, no es como que estás aquí para competir, para ver quién está sufriendo más, ¿verdad?
Claro, claro. Y y depende, ¿no? La relación que yo tenga con esa persona, eh, si es una persona cercana, mm, de mi círculo de amigos o de mi familia, eh, o incluso, de trabajo, pero que sea cercana. Entonces, eh, si llora, eh, abrazo a esa persona.
Oh. Ah, sí, sí, sí. Ah, okey, sí, sí, ese
O le tomo la mano, ¿no? O sea
Sí, okey, esas señales que que hagan de que, oye, pues, estoy aquí contigo, tal vez no te puedo ayudar bastante, pero tienes mi compañía.
la la escucho. Exacto, ¿no? Y y a veces, eh, ellos mismos, eh, piden, ¿no? Qué es lo que quieren, o sea, eh, es que me pasó esta situación, no sé cómo hacerlo, ¿tú qué harías? ¿Qué me aconsejas? Entonces, cuando me dan esa pauta
Sí, sí.
entonces, pues, trato de intervenir, ¿no? Y y y darle mi opinión, pues, desde desde mi experiencia, ¿no? Sin invalidar sus emociones y sus sentimientos.
Ujú. Sí, sí, sí. Okey. Okey, está muy bien, eso es perfecto porque, pues, en este caso, como te digo, estamos dando el apoyo a alguien que que lo necesita, que se encuentra en un mal momento. Y no estamos aquí como para recriminar de que: "Oye, eso no no lo debiste haber hecho, por qué hiciste eso", ¿no? Eh, debiste haber actuado mejor. No no estamos para para recriminarlo, estamos para apoyarlo.
Claro. Exacto exacto, cuando se está sintiendo mal una una persona que evidentemente necesita sentirse comprendido, ¿no? Entonces, el primer paso es eso, eh, hacerlo sentir, eh, que está acogido, ¿no? Que está que que está siendo escuchado, que está siendo atendido, que le estoy prestando mi atención, eh, y que s te repito, sí es una persona cercana, pues, que soy afable, ¿no? O sea, puedo tomarle la mano, puedo darle un abrazo, ¿no? No con cualquiera, porque ahora muchas cosas están mal entendidas, ¿no? Eh, eh, no puedes tocar a cualquier persona ya, aunque sea de la mano, o sea, no no, a cualquiera ya no.
Sí, sí, sí. Claro. Ah, claro, sí, sí, sí, sí. <chuckles> Sí, sí, sí.
Pero una persona cercana, por supuesto que sí.
Okey, perfecto. Oye, me cuentas que en este caso dices de que: "Oye, trato de ser empática, entender por qué esto y así", ¿verdad? Pero, ¿qué pasa cuando, eh, esa persona te está contando algo, y tú no estás de acuerdo con lo con lo que te está contando? ¿Cómo cómo es que tratas ese esa situación?
Ah, pues, eh, sí yo no estoy de acuerdo, quiero sobrentender que es porque conozco el tema.
Ah, okey, okey.
¿No? Sí yo conozco el tema, sí conozco el trasfondo de la situación, ¿no? Igualmente escucho a la persona, igualmente, eh, le doy consuelo, o sea, dejo que se desahogue, ¿no? Y pongo atención desde dónde está sintiendo, o está expresando su perspectiva, ¿no?
Sí. Ajá, perfecto. Ah, okey, sí, perfecto.
Y sí yo detecto, me doy cuenta de que esa perspectiva no es la correcta, ¿no? Eh, dejo que se desahogue, ¿no? Pero, e eh, sí en algún punto esa persona se abre, le hago saber que a pesar de que la comprendo y de que, eh, entiendo sus emociones, siento que está un poco equivocado en su percepción, ¿no? Porque yo, por ejemplo, yo estuve ahí en esa situación, y a mí no me pareció que la otra persona, eh, dijo ese comentario en un tono de burla, por decir algo, ¿no? Eh, decir, bueno, quizá, tú te sentiste, eh, que se estaban burlando de ti, pero a mí no me pareció eso, o sea, yo no lo vi como bullying hacia ti. Yo vi que la persona, eh, quiso aligerar quizá la situación con un comentario un poco más de risa, pero no contra ti. O sea, no se río de ti, se rio contigo y con todos los que estábamos ahí.
Ajá. Ajá, okey, okey. Sí, sí, sí. Ah okey, sí. Ah, sí, sí, sí. Ah, okey, sí, sí, sí, perfecto. Entiendo que, pues, en este caso, como que fue un comentario que que se malentendió, pero tú tú estás consciente de que no, esa persona no lo dijo como que: "Ah, se está burlando de él". No, tú tú sabes cómo es esa persona, lo conoces y todo eso, y le dices, "Oye, pero es que est y esa persona no es no es de burlarse de otras personas, solamente quiso hacer un comentario, y si te ofendió, pues no fue su intención".
Ajá. Claro, ¿no? Y si puedo intervenir, por ejemplo, o sea, lo hago, ¿no? O sea, con la otra persona: "Oye, ¿sabes qué? creo que está muy susceptible, está muy vulnerable, eh, creo que malentendió la situación. Yo sé que no lo hiciste, eh, para burlarte, no lo percibí así, pero yo creo que estaría bien si le hablas, si le dices, ¿no? que no fue tu intención, etcétera, y aclaran las cosas, ¿no? Porque no vale la pena, porque es un malentendido".
Ajá. Okey, sí, sí, ¿verdad? Entonces, en ese caso, tratarías como de aclarar la situación, ¿verdad?
Sí, ayudar para que las 2 personas se acerquen y aclaren su situación. Yo soy de las personas que no me gusta echarle más leña al fuego.
Ah, claro, sí, porque
Pero, sí soy justa, o sea, si la otra persona sí lo hizo con la intención de burlarse
Okey. Ah, ey, sí, porque tampoco vas a ser aquí con que la la abogada del diablo, ¿verdad?
Mm, ajá, entonces exacto, entonces, eh, calmo a esta persona que está mal, eh, incluso, le digo de que: "También percibí así el comentario, y que siento mucho que haya sucedido eso". Y si puedo, hablo con la otra persona. Evidentemente, estoy hablando de una situación donde hay confianza, donde es un círculo cercano, donde todos nos conocemos, y hablo con esa persona, y y la confronto, ¿no? Le digo: "Que por qué por qué se burló", ¿no? O-o-o-o ajá, o por qué hizo sentir mal a esta persona, ¿no?, burlándose, ¿no? Y y que debería ofrecerle una disculpa.
Sí, sí, sí. Ajá, perfecto. Sí, sí, sí, sí. Okey, eso está muy bien. Oye, te quiero hacer una, una preguntita. Ahorita me mencionaste cómo es que tú le das apoyo a a las personas para que se sientan comprendidas y todo eso, el es lo es lo que tú haces. Ahora, ¿qué es lo que te gusta a ti que, que haga alguien o qué es lo que notas tú que, que hace alguien, dices: "Okey, me siento entendida por esta persona, me está me está apoyando, es empática"? ¿Qué qué es lo que tú a ti te gusta que que hagan cuando le estás contando algo a alguien?
Eh, fíjate que cuando yo le cuento algo a alguien, eh, en primer lugar, escojo a la persona a quien se lo voy a contar.
Ah, claro, primero que nada.
¿No? Claro, eh, y generalmente son personas que me conocen muy bien
Okey s.
y saben cuando lo que necesito es nada más desahogarme o necesito un consejo, ¿no? Y cuando las cosas ya se me salen de control, pues no se las cuento a cualquier amigo o a cualquier persona o a cualquier familia, sino que voy <chuckles> directamente a terapia con un profesional de la salud mental, ¿no? Y que me ayude a ordenar mis ideas y que me haga ver, eh, qué parte, o sea, cuando yo veo, por ejemplo, que a que n hay un conflicto de intereses, ¿no? Por ejemplo, no sé, una de mis primas, eh, me habló de manera inadecuada
<chuckles> Okey, okey. Okey, sí, sí, sí. Okey.
y ahí estaba su hermana, ¿no? Pero yo sé muy bien que, aunque su hermana sabe que no fue correcto cómo me habló, va a apoyar a su hermana.
Oh, okey, okey, eso eso sí ya es más complicado entonces.
Ajá. Entonces, claro que no voy a tratar de buscar consuelo en su hermana, ¿no? Porque porque sé que así actúa.
Ajá. Sí, sí, sí, por supuesto, claro que sí.
Que no es, eh, una persona que sea objetiva, sino que ella, por sobre todas las cosas, va a defender siempre a su hermana, aunque sepa que está mal.
Sí, okey. Sí, en este caso, sí aplica lo de que no hay peor ciego que el que no quiere ver.
Ajá, o sea, es que sí existen lealtades tóxicas, ¿no?
Okey, okey, sí.
Entonces, yo yo por mi lado, por ejemplo, siempre he sido una persona que digo las cosas tal cual las veo, o las percibo con filtro, por supuesto, ¿no? Pero sí soy como muy honesta en mi forma de se de pensar, decir y actuar, ¿no?
Oh, sí, claro. Okey, sí, porque la la la verdad, sin sin empatía, es como que crueldad, algo así, es una frase que había escuchado que que que la verdad, sin sin empatía, o sin filtros, es crueldad.
Ajá. Es crueldad, exactamente, ¿no? O sea, tú puedes decir las cosas honestamente, ¿no? Tal como las viste, y tal como las ves y las piensas, pero tienes que buscar las palabras adecuadas eh, como a ti no te gustaría que te hablaran.
Sí, claro, porque una cosa es decir una pues decir querer decir algo, y otra forma es el cómo lo dices, ¿verdad? Porque, tal vez tú sí, sí, claro, porque tal vez tú quieres decir algo, pero el cómo lo dices que hace que quede que quede como que tú, eh, te cae mal, eres la mala, estás enojada, puede puede variar.
El cómo lo dices, claro. Ajá. Exacto. Exacto. Es que ese es el tema, ¿no? O sea, puede, o sea, puedes decir todo, y y lo mejor es ser honesto, pero tan importante es el fondo como la forma.
Sí, sí, sí. Por supuesto.
¿No? Y además, si ya conoces a las personas, por ejemplo, hay personas que son mucho más sensibles.
Ah, sí, sí. Claro.
¿No? Hay personas que son muy dulces, por ejemplo, ¿no? Y hay personas que son más rudas, ¿no? Eh
Sí. Sí, hay de todo tipo.
Ajá. Entonces, yo tengo amigos, por ejemplo, que cuando están confundidos, vienen a mí, quieren que les diga la verdad pelada de lo que les estoy pensando.
Ah, okey.
¿No?, porque saben <chuckles> que yo no les voy a mentir, ¿no? Que yo voy a decir exacto, exacto, o sea, yo no, mm, o sea, siempre voy a apoyar a mi gente, pero eso no significa que siempre la voy a defender.
<laughs> Sí, sí, sí. Okey, e eso es bueno. Ah, okey. Sí, porque son 2 cosas muy diferentes, el defender y apoyar.
Son 2 cosas muy distintos muy distintas, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, tengo un hijo de 23 años que, por supuesto, que siempre lo lo eduqué en el respeto hacia sus semejantes, a las mujeres, a todo esto, ¿no? Pero, por ejemplo, yo en la adolescencia sí se lo hice ver, ¿no? Eh, y le dije tal cual. Le dije: "Yo sé que tú no lo harías porque sé a quién crié y te veo perfectamente que eres un hombre respetuoso y todo. Pero si tú no lo fueras", ¿no?, "y le faltaras el respeto a una mujer, o peor aún, cometieras un delito con una mujer o con una persona, o quien fuera, yo misma te entrego a la policía".
Sí. Ah, qué bueno. Okey. Okey. Sí, sí.
O sea, yo no voy a justificar actos, eh, delictivos o inadecuados, ¿no? Te voy a poner un abogado, <chuckles> eso sí.
Sí, claro. <laughs>
¿No? Te voy a poner un abogado que te defienda. Que que tengas, pues, un juicio justo.
Sí, sí, sí.
Pero, yo no te voy a esconder, yo no te voy a decir: "Ay, pobrecito mijo, es que le están echando mentiras", y, o sea, no. Sí las pruebas demuestran que tú eres culpable, yo misma te entrego.
No, no. Okey, perfecto. Eso eso es muy bueno.
Claro, claro, porque tienes que ser congruente, ¿no? Entonces, gracias a Dios, jamás viví nada de eso con mi hijo, ahora tiene 23 años. Al contrario, es un chico muy muy respetuoso, que siempre sus amigas lo aman y lo adoran. Y es así el amigo preferido de todas, porque saben que están con él seguras, ¿no?
Ah, que que bueno que bueno me me Ah. Okey, me alegra. Okey, eso habla muy bien de ti también.
Muchas gracias. Yo vengo de un matriarcado, entonces, eh, que no me enseñaron a odiar a los hombres, pero sí me enseñaron a defenderme de cualquier persona que me quiera faltar al respeto, y que para obtener respeto tengo que respetar primero.
Sí, sí, eso está muy bien, la verdad. Fíjate que me has hablado de temas muy interesantes, y espero que que sigas en pie con tu mentalidad y que nunca dejes que nadie te te la quite.
Muchas gracias, me gustó mucho platicar contigo realmente. Gracias por tu tiempo.
Adiós.